Да. Скажи, а как ты думаешь, вот, по твоему мнению, а откуда вообще такая рабле проблема вызр э, вырастает? Может быть, это всё-таки в большей степени индивидуальные проблемы того взрослого учителя? И, ну, то есть это как бы не рабочий момент, это же именно её личные эмоции, связанные с её какой-то личной жизнью. Потому что, ну, простой добрый человек, по большому счёту, это чужие дети, да, то есть унё унё нету права какого-то не то что даже сильно вмешиваться, а тем более унижать.
М. М. Мгм. Да. Ага. Да, ну, вот я считаю, что они, да-да-да. Да. Я сь думаю, это всё-таки та то время, когда учитель был самым главным и нельзя было перечить учителю. То, что слово учителя- это закон. Время меняется, а они застыли вот в своём каменном веке, вот так скажем. Вот, и я считаю, что вот это, конечно, недопустимо, да. Вот я, вот что главное, да- выстраивать доверие, никогда публично не у не унижать, да, детей. А, честность: если там что-то пообещал учитель- выполнил, опоздал- и там, как скажем, извинился, да, вот тоже. И вот этот баланс между строгостью и теплом, он должен соблюдаться, вот.
Взрослые люди же понимают, что они делают, то есть. Мгм. Мгм. Да. Неужели ещё такое встречается? Да. Это было очень важно. Мгм.
Это самое важное.
Да, звучит очень здорово. Даже такое воспитание, что взрослый человек тоже вот там, например, извинится, что это ничего стыдного в этом нет. Как бы пример учителя очень важен.
Мгм. Да да, потому что они будут видеть пример, да.
Мгм. Здорово, что у тя такой лояльный подход. Я думаю, детям очень нравится у тя учиться. Спасибо за то, что поделилась своим опытом.